जी, मुझे लगता है इस पे भी बात करें तो बेहतर रहेगा। तो अ तो देखिए अ, लोग अक्सर आपने देखा होगा ना कि गूगल पे आजकल हर चीज़ एक त एक तरह से डिक्शनरी बन गया है गूगल। आपको कुछ भी चाहिए तो गूगल पे डाल दीजिए चलिए मुझे अ, बाइक चाहिए या क कोई किसी का व्यक्ति को मान लीजिए बाइक चाहिए एक उदाहरण के तौर पर तो वो बाइक का नाम डाल देगा और बोलेगा कि कितने का क्या कितने की आ रही है। और वहाँ पर गूगल दिखा भी देगा <laughs> कि आपको ये डील मिल रही है 1 डेढ़ लाख की अगर बाइक है वो मोटरसाइकिल है और वो आपको मिल रहा है 80000 में, क्यों किसी फलाना वेबसाइट पे। जो कि जिसका नाम नहीं सुना होगा आपने, ऐसा भी होता है। तो देखिए जहाँ तक बिज़नेस की बात करें ना अगर अ, मैं वाणिज्य की बात करूँ आपसे। कहीं भी कहा जाता है बिज़नेस के वर्ल्ड में कि है ना अगर कोई अ, डील है जो कि टू गुड टू बी ट्रू यानि कि जिसपे भरोसा करना ही ज़ बहो इतनी इतनी सस्ती लग रही है कि भरोसा ही नहीं होगा। तो यकीन मानिएगा आपका जो दिल में आपके आ रहा है ना ये इशारा की हाँ ये सच में गलत हो सकती है। तो मा यकीन मानिएगा वो गलत ही होगी। ज़्यादातर 90-99% ऐसी जानकारियाँ गलत ही होंगी। वो आपको फसाने की कोशिश कर रह
ज़रूर। हुँ, बिल्कुल। हुँ। ये तो है। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। समझ गयी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। <chuckles> अच्छा। हम्म। हाँ, देखिए कई बार हाँ, कई बार ऐसा लगता है अग जी, मान लीजिए सेल चल रही है, ऑनलाइन ब्रांडेड जो चीज़ें होती हैं वो देख के लगता है कि, अरे भई इतनी सस्ती तो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो तो ब्रांडेड है, है ना? तो कई तो लोग थोड़े से सजग हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन कई लोग ये होते हैं कि अरे वाह! इतनी बढ़िया चीज़ हमें इतने सस्ते में मिल रही है तो चलो मतलब वक़्त ख़त्म हो उससे पहले फटाफट ढेर सारी चीज़ें खरीद लो तो क्या करना चाहिए हमें मतलब लालच नहीं करना चाहिए?
हाँ। सही बात है, बिल्कुल, हाँ। <laughs> जी। <laughs> सही बात है। बिल्कुल लालच नहीं करना। यही तो द देखिए हम इमोशंस ही तो सब अपराधी होते हैं हमारे इमोशंस से तो खेलते हैं। लालच बहुत बड़ा इमोशन है उसके पीछे ग्रीड <chuckles> तो लेखा देखा होगा आपने आप अभी भी अ, टाइप करेंगे ना गूगल पे तो अगर आईफोन की माँग करेंगे या सैमसंग के किसी ब बड़े महँगे फ़ोन की बात करेंगे आप देखेंगे अक्सर कि भईया ₹2000 का फ़ोन मिल रहा है आपको किसी वेबसाइट पर। यक़ीन मान सकते हैं आप? <laughs> 1 लाख ले आज के जमाने में 1 लाख से ऊपर का फ़ोन है वो ₹2000 में मिल रहा है आपको। बोलते हैं निन्यान 99 परसेंट ऑफ, उस वेबसाइट पे। भईया कैसे आप क्य क्या बात कर रहे हो मतलब? <chuckles>
ठीक है, देखिए। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, बताइये। <laughs> हाँ। हम्म। सच्ची, ये तो होता है। तो ये तो आपने मतलब बहुत ही अच्छी जानकारी दे दी कि भई लालच बुरी बला है वाक़ई लालच में ना आए। <laughs> चलिए आपने इत्ती अच्छी जानकारी दी है और हमारे श्रोताओं को सजग रहने के काफ़ी अच्छे तरीके बता दिए। तो आपसे फिर किसी विषय पर ज़रूर बात करेंगे अ, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ, बचिए ज़्यादा लालच से। हाँ जी, ज़रूर। जी, ज़रूर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। आपसे जुड़कर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बातें की। और यहाँ पर एक संदेश छोटा-सा देना चाहूँगा कि झटपट फैसले मत लीजियेगा कभी भी ना कुछ भी फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से फैसला लीजिए। लालच में ना आइए कभी भी।
ज़रूर। <chuckles> जी, ज़रूर कोशिश नहीं पूरा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।
<chuckles> जी, धन्यवाद आपका।